Okay, ja doch, also das mache ich auch manchmal, aber mir ist es nicht bewusst, dass das wirklich auch so gut ist. Also, wann mache ich's natürlich noch mal aus 'nem anderen oder mit'm anderen mit 'ner anderen inneren Bewertung. Das ist natürlich echt cool, ja.
Perfekt. Ah. Genau. Du kannst dich damit dann und dann die Smartwatch wird dir das auch so direkt anzeigen. Es ist schon verrückt, wie wie die Werte sich dann ändern und irgendwann brauchst du diese Gerä dieses Gerät dann gar nicht mehr, weil du dich einfach so gut selber kennst, ne? Aber es ist 'ne 'ne supergute, ähm, Hilfestellung am Anfang. Also, ähm, ich ich finde also, persönlich denke ich, dass viele Menschen das denken, wenn man sich da 'n bisschen mit auskennt, macht das richtig Spaß, weil es ist für die ziemlich schön. ja.
Ah, cool. Mhm. Ja. Ja. Kannst du denn auch es es gibt ja die Smartwatch, kannst du auch so 'n Auraring oder so empfehlen oder ist das wurst? Kennst du dich damit nicht aus?
Hm, ich glaube ich glaube alles, was die Werte messen kann, ist gut. Bei der s bei der modernen Smartwatch ist es halt so, dass die den Arm durchleuchten können und den Durchsatz messen können, und aufgrund dessen können sie die Werte errechnen. Es ist fast gruselig, was die können.
Ah, okay. Mhm. Was meinst du mit Durchsatz? Was für 'n Durchsatz?
Äh, durch durchscheinen durchscheinen mit Infrarot oder mit mit äh, mit dieser Technologie. Genau.
Ach so. Und okay. Und was messen die dann? Blut oder irgendwie Sauerstoff oder irgendwie so Zeug?
Den Bluthochdruck, da musst du natürlich kalibrieren vorher mit'm Blutdruckmessgerät, den Ruhepuls, die Tiefschlafphase, deine Atmung, Schrittzähler, ist alles mit drin, ja. Sein Kalorienverbrauch, alles. Mhm.
Okay. Ja. Ja, mega. Mhm. Cool. Ja, dann hast du jetzt doch was verkauft hier. <chuckles> Ah. Ja. Genau. Ja. Du, ich danke dir. Das war mega hilfreich. Voll super. Ich gehe dann gleich mal schlafen. <chuckles>
<laughs> Oh Gott oh Gott, oh. Ist ja bald Weihnachten, einfach schenken lassen. So teuer sind die auch nicht. <chuckles> Ja, freut mich. Ja, genau, gute Nacht. <laughs>
Danke, ciao!
Tschüss.